آه يعني هي هي ب يعني هي كانت عبارة عن كوَر كده آآ إزاز صغيرة، بألوان و وفيها أشكال كده؟ آآ آه، آه.
أيوه. آه، كانت جميلة جدًا، لأ وإيه، ده أنا علّمتهم كمان الألعاب بتاعة أصل البِلْي دوّة ما كانش مجرد لعبة كده وخلاص، لأ ده كان فيها كان فيها Games كتيرة جدًا، يعني كان في مثلًا البِلية اللي هو نحطّها ب باحطّها مثلًا في دايرة كده، وأقول لهم مثلًا أضربوا البِلية اللي معاكم في البِلي اللي محطوط في الدايرة دوّة عن بُعد، فطبعًا دي محتاجة تركيز جامد آه، أنا لقيتهم في الأول على فكرة أول ما عرّفتهم في البداية خالص، يعني قُلت لهم ط طريقة اللعبة وبتاع لقيتهم بسم الله ما شاء الله، يعني البِلي بيبقى قدّامهم مثلًا، والاقيهم مثلّا يلعبوها شمال يلعبوها يمين يلعبوها فوق، إيه يا أخواننا أنتم مش مركّزين ليه؟ ف آه.
إمم. إمم. إمم. آه، أيوه، طبعًا، آه. صح عندك حق. فيها تركيز، فيها تركيز ومهارة وعايزة إيد كده ثابتة، و آه، تعمل جو منافسة كده. <chuckles>
<chuckles> بالضبط آه، ف فلمّا طبعًا علّمتهم، إن هُم الموضوع محتاج تركيز كده ودِقّة وبتاع، ففعلًا لمّا ركّزوا جامد في الموضوع جامد بقى والبِلي والكلام ده كلّه، لأ ال ب عرفوا إن هُم يلعبوا ويركّزوا، وحسّيت حتّى مهارة التركيز بتاعتهم بدأت ترجع تاني، بقى د اكتسبوا موضوع التركيز لإن فعلًا تركيزهم كان راح، إمم.
آه. آه. إمم. الفكرة آه، الفكرة من الموضوع ده إنك أنت لقيت حل ولو بسيط جدًا وبدائي جدًا بتاع زمان ده، إنك أنت تلهيهم عن الموبايل، وعن تركيزهم في الموبايل اللي ما بي يعني، اللي بيضيّعوا وقت بيه وما بيفيدهمش، و ومنه برضه أنتم بتقضّوا وقت مع بعض، يعني كده أنت بتقضّي وقت مع ولادك يعني، تلعبوا مع بعض فبرضه إحساس حلو جدًا وفكرة جميلة، بجد يعني.
آه. إمم. آه بالضبط كانت فكرة جميلة جدًا، وحسّيت إن هي من رغم بساطتها، بس لأ خلّتنا كلّنا يعني مبسوطين، وعَمّالين نلعب وإحنا مبسوطين وكلّ حاجة كانت جميلة جدًا بصراحة، فدي حاجة من الحاجات اللي أنا حسّيت إن هي برضه، لأ فرقِت معاهم وخلّتهم يلعبوا، آه وعملت حالة جميلة جدًا، يعني العيال لقيتها هي وبتلعب كده، لقيتهم فعلًا مبسوطين ومركّزين في اللعب و وعجبتهم، وبعد كده بقيت ب ي بقوا هُم اللي بينادوا لي، تعالَ يا بابا العب معانا بِلي، تعال يا بابا العب معانا بِلي كنت مبسوط جدًا بصراحة يعني.
إمم. إمم. آه. إمم. امم. حلو أوي، أوي. عملِت حل <chuckles> آه. <chuckles> آه. آه. إمم <laughs> حاجة جميلة جدًا و آه، و وبصراحة، وحل مثالي جدًا اللي أنت عملته ده، يعني من أبسط الحلول، بس أهي حاجة تجمّع الولاد مع بعض، ومعاك ومع الأسرة يعني كلّها.
وكانت حاجة جميلة آه، كانت حاجة فظيعة بصراحة. آه. وجابت نتيجة، جابت نتيجة بصراحة العيال لقيتهم بعد كده، يعني ف لقيت بصراحة بعد كده إن هُم ب ب بيحبوا إن هُم يلعبوها، وبيحبوا إن هُم يندمجوا كمان فيها وبتاع، فلأ جابت معاهم نتيجة بصراحة جامدة جدًا، كانوا حلوة أوي في ساعتها بصراحة، آه.
وجابت نتيجة كمان. أنا مبسوط أنا مبسوطة جدًا إن اتكلمّت معاك في الموضوع ده، وباشكرك جدًا، جدًا.